Oo tama, ako din naman sa dami ng pinagdaanan ko.
Hmm. Do'n kasi trauma.
Ayoko nalang ayokong magpatalo sa emosyon ko, kasi kawa
Oo, do'n kasi tayo ano, eh, do'n nahuhulma tayo, eh, sa mga pagsubok eh, mm.
Oo, mm, tama 'yun. Ma alam mo ang ganda ng ano ng usapan natin, eh. Na na
Mm. M Ay, oo, oo totoo yan nabitin, nabitin din ako. Oo.
Oo, pero nakakagaan din ng loob 'di ba? Kasi
Oo nakaga ako din umano din yung loob ko.
Mm, kasi naging masaya yung kwentuhan natin, eh, na marami akong natutunan sa'yo, so ayun. Ah, sa sa till next time naman ano?
Mm. Mm. Mm. Ayun, ah, salamat ano. Mm. Ah, sige ingat ka ingat, ah, salamat.
Ah, ingat din salamat din sa'yo, ba-bye ingat.
Ah, sige. Ba-bye.

Oo, though ma 'yong prediction niya noon nagkatotoo nga 'di ba, um, pero oo, kung kaya naman na mag-pray na lang ipanalangin na lang na huwag na ano, kasi nagbibigay din 'yon ng stress sa isip natin sa isipin
Oo, eh, nagkaan eh, hindi natin masasabi kung ano. Oo. Oo nga eh. Oo, totoo yun, kahit nga ako nababasa ko yung mga ano niya, na medyo naiinis ako't naaano eh.
Oo. Ang iisipin, "Paano kaya 'to paano kung mangyari nga ito parang ano ba 'yan." 'Di ba may mga lalo na 'yon may mga oo, lalo na may mga pamilya, may mga anak, sana sana hindi na lang niya pi though ang gusto niya lang naman talagang i ano is parang, ah, warning lang naman na maging alerto tayo tayo pero kahit na, ah, medyo nakakakaba pa din 'di ba kahit mm.
Oo nga eh. Oo, ganon, yun nga, yun nga yung talagang stress na Mm. Oo, mm. Oo. Oo, siyempre kahit sino naman ma-istress at na mapapaisip dun sa mga sinabi niyang pe pero maiisip na saan nanggagaling yung mga ano niya, kasi ako para sa'kin Katoliko ako ay siyempre na naniniwala ako sa Panginoong may siya lang ang tanging nakakaalam ng lahat pero saan nanggagaling yung ano, niya hindi ko rin ma hindi rin maisip na maalis sa isip ko na ano demo may sa demonyo baka ako o ano ba, oo, oo ano talaga hula hula lang. Kahit sino naman pwede magsabi nun eh, kahit ako eh, di ba, ah, sa susunod na buwan, may mang may bagyo darating, 'di ba, parang ganon lang eh, 'di ba?
Oo. Oo nga eh. Oo, tama ako din. Mm, siya lang. <laughs> Oo. Oo nga. Oo. Ay naku, ah, ang hirap talaga ngayong mag-scroll sa mga social media kasi nagbibigay ng stress, di ba, nagbibigay ng stress.
Oo. kaya yun yung pagtawa na yu yung pagtawa mo ay pagtawa natin ayan, medyo nakakabawas sa stress yan eh.
Mm, oo, nakakabawas talaga, yung kaya nga piliin nalang maging masaya araw-araw para ano, para hindi hindi maapektuhan yung mga isip natin at hindi tayo maapektuhan ng stress na yan.
Hmm, totoo yan. O, basta wag lang magpaapekto kung may tao man o ano naman sa paligid mo na hindi maganda sinasabi sa'tin ano, ah, laitin, maliitin tayo, ah, sige lang at least, ala kang ginagawang masama, ah, ala kang gina tinatapakang tao, tuloy lang, oo.
Oo. Mm. Oo. Oo. Oo, tama yun, yun naman talaga ang dapat.
Bahala sila, oo.
Mm. <laughs> tama, o, ipakita mo na na palagi kang masaya kahit alam mong may mga problema.
Sila ang ma-stress 'di ba oo. Oo ganon lang oo, ah, sila mas sila talo nun ganun lang yun ngayon kasi natutunan ko na yan eh, kasi mga pinagdaanan ko din ganyan. Kaya mas tumibay ako't alam ko na kung anong mga ginagawa sa mga ganyan, oo.
Oo piliin lang maging Oo.